اللي عجبني أوي كلمة التليفون يُقع على وشه ديّة، اللي هو فعلًا فعلًا ناس كتير بتقول إن هو وهُم قبل ما يناموا، ماسكين، آه، ماسك التليفون، فراح في النوم، فلقاهُم بيقوم على خبطة التليفون على وشه كده، <chuckles> فلقوهُم بيقوموا يلاقي دماغة وارمة، مش عارف هو دماغة ورمة ليه؟ <laughs> طيّب، أنت مثلًا يعني، أنت ب يعني هل مثلًا عملت مُنبهات معينة مثلًا، بحيث تخلّيك لأ، وقف التليفون شوية، آآ، قوم مثلًا كده والّا أنت يعني من النوع بقى اللي هو ما بتقدرش تستغنى عن ال عن ال الnotifications والإشعارات طول الوقت، ولمّا بييجي لَك إشعار، بتروح تجري تبُص عليها، والّا لأ بتنفّض، بتسيبها لوقتها؟
<laughs> ده ده اللي بيحصل فعلًا. <laughs> لأ، لأ، لأ، لأ، بانفّض يعني، لو الم أص أصل أصل لو الموضوع ضروري فعلًا، اللي باعِت لي مثلًا حد صاحبي مثلًا أو حد من قرايبي أو في حاجة، لو الموضوع ضروري فعلًا، هيتصل بيّا، ساعتها بقى أعرف إن الموضوع فعلًا ي ي يستاهل إن أنا أدي له اهتمامي، لكن لو إشعار عادي، هتلاقيه باعِت لي reals والّا بَعِت لي Meme، والّا بَعِت لي أي حاجة يعني، ممكن أبقي أبصّ عليها النهارده، بُكرة، ما أبصش عليها أساسًا، مش هت <laughs>
أيوه فاهم. <laughs> أو تبقي حاجة غالبًا تافهة، مش مهمة يعني، إن أنت ت تاخذ منها وقتك، أو توقف اللي بتعمله عشان تشوف يعني، آه.
ب يعني مش بالض مش مش مش عاوز أقول تافهة برضه، عشان ما أجرحهُمش، بس آه، يعني هي حاجة في الوقت الحالي مش مهمة، واتع واتعلمت برضه إن مع الوقت، آآ، يعني إملى وقت فراغك، ما ما تسبش نفسك قاعد فاضي كده، علشان أنت لو قاعد فاضي، فأنت هتلاقي نفسك ميال إن أنت تروح تمسك التليفون.
يعني، يعني آه.